Да да, но это как бы происходит у меня внутри всё. Я, грубо говоря, э, очень там с детства люблю всякое кино про разного рода решительных людей, там, про рыцарей, самураев, да, про ковбоев, про путешественников. И поэтому у меня соткался некий образ в сознании вот этого решительного человека, который не как-то не пасует, да, перед трудностями. Я в
Мгм. Мгм. Экшн, м, мгм, боевики. Мгм. И тебе удаётся прямо вот надеть этот образ на себя и действовать?
Ну, мне это как бы не сразу удавалось, то есть я как бы долго к этому шел, э, но в основном эта работа была в том, что я просто воображал се ситуацию, воображал, как в этой ситуации будет, э, вести ся этот человек. И со временем у меня это начало получаться как бы и в реальной жизни применять. Поэтому теперь я пользуюсь таким способом.
Мгм. Ага. И вот скажи, сколько времени понадобилось, чтобы вот так уметь одевать маски?
Ну, ты понимаешь, это я как бы не систематически этим занимался, ну, потому что у меня как бы никакой системы и не было. То есть я не психолог в этом плане. Да, я действовал как-то наобум и спорадически вот время от времени. Поэтому, ну, наверно, как бы я этим начал заниматься в конце средней школы. И где-то ко ко 2 курсу университета я вот окончательно уверенно ся почувствовал в такого рода действиях.
Ага, спонтанно. Мгм. А уже, ага. Мгм. А вот это, например, когда ситуация опасна, а когда нужно что-то новое предпринять, или, э, ну, действительно и или это в к в творчестве, или это в работе, как вот уже тут-то ты поступаешь, у тебя есть следующая маска?
Что-то новое, как бы. Ну, шо что значит новое, я не совсем пойму.
Ну, ты же говоришь, что нужно. Ты иногда одеваешь особые какие-то маски, чтобы действовать. Или тут уже другой другая другой метод работает?
А, я просто не очень не не очень понимаю, о какой ситуации мы говорим, чтобы я тебе ответил точно.
Ну, например, и, э, ты хочешь начать, э, какое-то новое дело или, например, э, начать новую работу, где нужно всё-таки такая уверенность в себе и решительность. Вот бывает ли так, что тебе твой внутренний критик мешает? Он говорит, что: "Нет, ты не потянешь эту работу".